Esatto, magari raccontan di cose molto più gravi, ehm, alla fine, mhmm, l'importante è essere in salute così poi se hai un problema legato cioè, a me è venuto questo di fallimento. Mi viene in mente questo perché è una cosa ricorrente nella mia vita, però, ehm, magari ci sono altri tipi di fallimenti, magari un pochino più gravi, però un esame non è non è tutta questo problema. E quindi sicuramente allora mi aiuta sia ascoltare mhmm, le canzoni triste perché comunque, mhmm, non mi sento sola, c'è un'altra persona che soffre, ma realmente tutti soffriamo. Tutti ci è capitato di fallire a livello di scuola, tutti penso sia successo a tutti. Poi è comunque io penso che, ehm, aiuti un sacco fallire comunque, perché ti ehm ti ehm non so come dire, ti mhmm, ti fa crescere e quindi ti fa conoscere, riesci a conoscerti esatto, sì sì, riesci a conoscerti meglio, ti forma come cosa e quindi mhmm, ti a ti aiuta un sacco. Poi io penso che ehm, cioè, diciamo che per volare bisogna prima iniziare a cadere, diciamo, quindi, ehm
Vero. Mh. Certo. Sì, siamo tutti umani. Sì, ti allena, ti fa realizzare anche. Oh, che bella metafora!
<chuckles> Ehm e quindi mhmm, cioè, quello sicuramente, magari cioè, mhmm, tu puoi fallire più volte, poi quella volta in cui riesci magari a avere successo è tutto più, ehm, ampliata come cosa e quindi più felicità, quindi mhmm, aiuta un sacco. E quindi ti dico ascoltare musica, inizialmente musica musica triste, poi dopo magari o mi guardo un film comunque fa ridere oppure mi metto sempre comunque, ehm, canzoni comunque che un po' ti gasano, ehm, felici mhmm, che ti ma ballare sì, sì, che magari ti fanno ballare, ti fan venir voglia di cantare. Ehm
È una doppia felicità alla fine. Mh-mh. Okay. È entusiasmante un pochino. Ecco, infatti muovere il corpo aiuta, no? A mhmm, insomma, mhmm, rallegrarsi.
Sicura certo, cert Certo e quindi io poi mi mi riprendo, basta qualche canzone, una delle mie canzoni preferite ehm, belle energiche, mi riprendo. Oppure magari faccio qualche sport sempre magari abbinato alla musica, quindi ascolto musica mentre faccio sport e mi riprendo, ecco.
Si vedono. Mh.